うん、まさしくそうですね、はい。
ええ。そうゆう所 沈む雰囲気はないし、なんか、ほんとなのかなと。<chuckles>
はい。 うーん。そこまでいくと なるほど。でもそこのデータと、なんていうんすか、根拠っていうのをどうやって見つけたらいいんですかね？そこが私、難しいなって思いますね。うーん。
うーん。あの、ほんとそういうのってすいろんな人が研究してると思うんですけど、あの、研究者によっていろんな意見があると思うんですね。だからあの、ね、世界が温暖化してるっていう人もいれば寒冷化してるっていう人もいれば、あの、もう何が正しいか分かんないんで、もう私としてはもう体感でっていうことになっちゃうんですよね。うーん、だかもうついついね、あの、誰か久しぶりに会ったりすると「ああ、暑いね、今年もね」とか、もうすぐそんな話になっちゃいますからね。うーん。
はい。 はい。 はい。 うんうん。 うんうん。 なりますね。ええ。 はい。 なるほど。やっぱそのかいそれでまあ、一つ会話ができるっていうこともありますけど、ねえ、その話になっちゃいますよね。ええ。 こまあ、今年も猛暑だったと思うんですけど、なんか気をつけてたこととかありますか？これでちょっと猛暑をしのいだみたいな、なんかエピソードがあれば教えてください。
ええ。 ええ。 あ ああ、私はね、もうとにかく熱中症になるのが怖かったんで
はい。 あ、はい。
あの、水分補給はもうほんとに、あの、大して喉渇いてないと思っても、あの、水分を摂るようにしてましたね。
うんうん。 へえ、あ、でも大事ですね、水分補給。うん。うん。
ですね。ま、あの、自分が考えてる以上に汗ってかいてるみたいで
へえ。